Olha, eu tô passando, assim, por uma dificuldade nesse momento, onde eu tô ficando muito confuso. Hã, e gostaria, assim, de uma opinião, sabe, um feedback, ver se você consegue me ajudar a ter uma saída pra isso. <chuckles>
Ah, legal. Claro. Claro, com certeza. Pode me contar.
Então, o que acontece é, eu tô num relacionamento com um rapaz, hã, a gente mora no mesmo país, tudo mais, só que a gente mora em cidades diferentes. Eu moro para o Norte e ele mora para o s para o Sul, para os quase centro do país, mora em Lisboa. Então a gente tem mais, hã, contato e conversas, assim, sempre mais por, hã, telefone, mensagens, videochamadas e etcétera, né.
Hum. Hum. Tá. Entendi. Aham.
E o problema é, imagina, sempre que eu, hã, tô falando, conversando com ele, a gente tá naquela conversa boa, mesmo durante a semana enquanto ele tá trabalhando e eu também, do nada ele para de me responder, vai me responder só de 3 a 4 horas depois, né, ah, e eu fico assim, meio de mãos atadas. Eu entendo que ele tá trabalhando, eu também tô, né, isso eu sou adulto, eu sei que as pessoas têm que trabalhar e têm que fazer as suas coisas, mas, hã, eu sei também que, tanto ele, quanto eu, temos a liberdade e a possibilidade de pegar no telemóvel e apenas mandar uma mensagem, sabe.
Tá. Aham. Sim. Aham. Uhum. Sim. Aham.
E e quando eu acontece isso comigo, que eu tenho que demorar pra responder, eu sempre vou e dou uma justificação: "olha, hã, vou demorar responder" ou então, sempre que volto, vou e digo porquê que eu demorei. Já ele, não. Não faz isso, né. E aí e só pra te contextualizar mais um bocado, só pra você entender mais, eh, direitinho, e a gente, hã, já namora, tudo mais, só que a gente ainda nunca se viu pessoalmente, né. A gente sempre tem um contato muito forte mais pela internet. E eu sempre proponho pra ele pra gente poder se ver, eu já dei alternativa de eu ir à Lisboa e caso, hã, não dê pra ele ir lá, hã, ele venha pra cá que eu mesmo pago a o bilhete e tudo mais. E ele diz que sim, mas sempre arruma uma desculpa pra pra a gente conseguir uma data pra isso. E eu tô confuso, eu não não sei se esse relacionamento vai ter futuro, sabe. Eu não consigo ver um futuro nesse relacionamento.
Uhum. Entendi. Tá. Ah, entendi. Sim. Sim. Hum. Entendi, entendi. Deixa eu só te perguntar assim, quan quanto tempo, mais ou menos, de distância? Assim só pra eu entender, hum, a a distância em que vocês estão.
Nas sim. É mais ou menos umas 4h de ônibus daqui até lá.
Ah, tá, entendi. E e então, voc esse contato foi apenas online, né, e e você sente assim abertura dele assim? Vocês já conversaram, por exemplo, sobre isso assim? Sobre futuro ou então isso não surgiu, porque vocês ainda não se encontraram pessoalmente? Co como que é, assim, essas conversas sobre, hã, como as coisas, estão, assim entre vocês? E isso se fala abertamente ou uma coisa que foi acontecendo?
Sim. Então. Aham. Então, hã Falamos. Uhum. Não, eu eu faço questão de falar isso abertamente. Eu disse que nós estávamos namorando, mas isso não é bem assim um namoro, é mais uma exclusividade, né. Ainda não é aquele aquela namoro namoro assim, mas a gente conversa, sim.
Tá. Hum, Sim. Tá, e isso foi combinado entre vocês? É uma coisa que tá, entendi.
Foi combinado. E exatamente, tá fechado, nós não temos o compromisso de namorados, mas que nós acaba sendo um namoro, né, porque a gente tá fechado, não ficava com mais ninguém. Hã, e o que acontece, hã, sobre o que você perguntou, é que sim, eu exponho pra ele, hã, o que a gente o que vai querer do futuro, né, como é que as coisas vão ficar, tudo mais. E eu digo que sim, a gente deve só m realmente decidir, hã, se vai dar certo ou não, quando a gente se encontrar pela primeira vez e tudo mais, né. Só que, o problema todo é que, quando acontece essas coisas, se eu vou indagar ele do porquê que a gente não se resolve, ou isso não tá acontecendo, ou por que que ele demora demais para responder, ele basicamente age como se fosse uma loucura da minha cabeça, como se eu estivesse imaginando coisas, aí me faz eu ficar sentindo mal, né, porque eu fico pensando que eu tô ficando louco, imaginando coisas, e eu acabo, assim, ficando com uma incerteza, se eu realmente quero, hã, um futuro assim, ou se eu deixo isso pra lá, sabe. Tipo, vou viver a minha vida.
Sim. Entendi. Uhum. Aham. Sim. Aham. Sim. É. É. Porque É porque o que eu tô percebendo é que ele não te dá a segurança que você precisa, né. A a segurança de de enfim, informar: “Eu não respondi porque eu estava ocupado aqui", mas enfim, aí a conversa volta ao normal, assim, né. Eh, mais uma questão que você fica colocando na sua cabeça, como não fosse prioridade. Por que é que você coloca ele como prioridade, em responder logo, ou se não consegue responder, eh, explicar o porquê. Porque, enfim, você fica preocupado com ele, né, com o relacionamento, né, e e você não sente a mesma coisa, né. Então e eu acho que vai muito por expectativa assim, né, a expectativa que você cria pra esse relacionamento, eh, tá eh eh, sempre assim, né, a gente nunca consegue mudar o outro, né, a gente consegue mudar a a gente mesmo, né, as as nossas atitudes, mas mudar o outro não consegue. Então alinhar essas expectativas acho que pode ser uma coisa que possa pode funcionar. Mas, ao mesmo tempo, eh, também conversar abertamente sobre isso que tá te incomodando, acho assim que é o primeiro passo, assim, pra um relacionamento realmente dar certo, sabe. Porque, essas pequenas coisas, eu entendo perfeitamente que é o é o tipo de coisa que vai deixando a relação difícil, né. É pouquinho aqui um pouquinho ali, uma coisa que incomodou aqui, ali, né. E isso é que vai dificultando, né, a coisa realmente andar, né, funcionar e ficar, eh sentir segurança, né. Porque eu acho que a segurança no relacionamento é muito importante, né. Eh
Isso. Exato. Aham. Sim. É verdade. Exato. Sim Aham. Isso. Exato. Exato, você está completa q completamente cheia de razão e eu não sinto essa segurança, porque, por exemplo, se eu tenho que conversar com ele algo um pouco mais sério como eu já conversei, pra expor o o que eu estou sentindo naquele momento, eu sempre tomo cuidado de por exemplo, olha hã, você tá trabalhando? Hã, que horas você vai sair do trabalho? Pra não não falar com ele naquele momento que ele esteja mais ocupado, que depende de da atenção completa, pra ele não ficar ansioso ou triste ou nervoso com o que a gente vai conversar pra não estragar o dia dele. É. E já ele não Exato. E já ele não, ele não tem esse cuidado. Eh, se ele tiver t ele sabe que eu sofro de ansiedade. Hã, ansiedade crônica é mesmo bem difícil e ele não tem não tem nenhum filtro, se ele tiver de falar alguma coisa que ele sabe que vai me deixar chateado, ele diz, não quer saber, eh, onde é que eu tô, o contexto que eu tô, não espera eu chegar em casa, não tem esse cuidado que eu acho que podia ser recíproco, sabe. Eh u eh se a gente sente carinho por uma pessoa a gente quer o bem dela, e eu sinto que, às vezes, ele deixa a desejar muito sobre isso.
É. Sim. Sim. E pra não atrapalhar. É, e pra não não atrapalhar também, né. Aham. Entendi. Sim. Hã. Hum. Claro. Entendi. E você me falou que você s é tem tem ansiedade, né. Eh, já é uma coisa que você já identificou, assim, com você, em outras situações? Você é realmente uma pessoa muito ansiosa e isso isso você já sabe, né? Já é uma coisa que é do seu conhecimento já, né? Não é só nesse relacionamento.
Aham. Sim. Não, não, é só nos rela relacionamento, hã, porque, por exemplo, eu tenho o déficit de transtorno de atenção, que é o o TDAH, e uma comorbidade dessa neurodivergência, hã, são 2 na v são mais de 2, mas as mais principais são a depressão e a ansiedade. Eh, dentre as 2 eu posso dar graças a Deus que é a ansiedade não é depressão, né, que a ansiedade você consegue tratar mais rápido e melhor do que a depressão. Então, desde sempre eu sempre soube que eu tenho essa essa condição, né, ah que é ansiedade crônica e ele também sabe disso que eu fiz questão de informá-lo até que ele possa ele possa me entender um pouco mais como é que eu funciono, né.
Aham. Sim. Hum, tá. Sim, sim. Sim. Ah. Claro. É, isso é importantíssimo, né, ter explicado isso pra ele, né, porque é é a a outra pessoa ter esse entendimento que, quando ele toma certas atitudes que você sofre, né, por por não responder, por enfim, por não eh, atender essas suas expectativas assim, é uma coisa que ele causa sofrimento, né, então por isso que é em mesmo realmente importante deixar claro isso, e aí não só nesse relacionamento, mas em qualquer relacionamento, né, porque é algo que você já identificou, que você já sabe, então é importante deixar claro para o para o outro, esse caminho tá certíssimo assim, né. Eh, mas mas assim de uma forma prática assim, eh, talvez, eh, você deveria novamente conversar com ele explicando mesmo assim e que você tá se sentindo assim, né. E aí propor talvez acordos dá um dá um tempo assim na sua cabeça pra que ele mude, sabe. Eh, porque senão não há muito o que você possa fazer, né. Porque você tá tentando conversar com o outro e deixar claro, eh, uma coisa que você depende mais dele do que você, né. Você pode alinhar as suas expectativas, né. Mas com esse problema de ansiedade, você você trata assim de alguma forma? Toma algum remédio? Você faz?
Exato. Exato. E Aham. Exato. Exato. Sim, faço tratamento, hã, faço tratamento psicológico pra acompanhar o TDAH e a ansiedade e também tomo medicação para o TDAH, que é pra eu ficar um pouquinho mais de foco durante o dia, sim.
Tá. Entendi. Claro. Não, a sua parte você já tá fazendo. <laughs> Você já tá fazendo, o que pode ser feito assim, né. Agora, sobre pra não te machucar, assim, eu acho que alinhar essas expectativas e e com ele, né, eh, seria um caminho, né, porque, hum eh, porque você não consegue realmente mudar o outro, mas você pode deixar claro para o para o outro que é que isso é uma coisa que te incomoda, que isso que tá acontecendo. E aí, de fato se ele não não entendeu ou não der valor, aí, hum aí você precisa hum enfim, <laughs> dar espaço pra outras pessoas, enfim. Ou a ou se você mesmo se você quiser insistir nesse relacionamento, né. Mas deixando claro que que é assim que que será, né. Entendendo que será desse jeito né, caso ele não mude.
Exato, <laughs> exato. Aham. Sim. Sim. Claro. Aham. Exato. Ah, os pontos que você colocou são extremamente válidos, é isso mesmo. Hã, eu acho que tem que haver comunicação, de ambas as partes. A minha parte, eu realmente tô fazendo. Hã, eu tô num tratamento que é pra essa ansiedade não atrapalhe a minha relação, seja com quem lá for, com amigos, parentes, namorado, etcétera. Faço a minha parte, cuido da minha mente, né, pra entregar uma performance mais limpa, sem tanto, assim, peso para as relações que que me cercam, e o mínimo que eu exijo da outra pessoa é que ela também faça o mesmo, que ela também, né, se proponha estar ali, a a fazendo o seu melhor pra que as relações funcionem direito. Então, eu não aceito menos.
Sim. Sim. Sim. Sim Claro. Sim, sem dúvida. Eu acho É. É, eu acho que o focar então, realmente, assim, no seu bem-estar, né. Nos seus limites, assim. Estabelecer limites claros pra até quanto você aguenta isso, né. Assim, eh, tá num relacionamento em que em que a outra pessoa não não supre essas suas necessidades, enfim, que são normais, tá, de um relacionamento, né. Essa atenção, o cuidado, né, a preocupação com o outro é é o normal de um relacionamento, né. Eh, mas eu acho que estabelecer esse limite até onde dá pra você ir depois de conversar, né. É, eu acho que isso é o principal no momento, viu.
Uhum. Exato. Uhum. E de fato. Claro, sem sombra de dúvidas. Hã, eu já tô com 33 anos, eu não tô aqui com tempo pra perder, eu quero uma coisa que funcione, quero um futuro claro, né. E olha, foi prazer enorme falar com você, hã, você aliviou meu coração, foi muito bom desabafar, pôr isso pra fora e ter alguém que me ouça e que me dê conselhos válidos, como você fez. Muitíssimo obrigado, tá bem.
É,. Ah, legal. Ah, imagina. Eu que agradeço por confiar e por desabafar e espero realmente que dê certo, viu.
Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.